สวัสดีครับ
ค่ะ เป็นยังไงบ้างคะวันนี้ สบายดีไหมคะ?
สบายดีครับ เนี่ยที่บ้านก็แบบว่า เหมือนฝนจะตกแล้ว เออ ก็เลยแบบตัดสินใจจะไม่ออกจากบ้าน เพราะว่า พอ ตัดสินใจจะอยู่จากบ้าน ในบ้าน ปุ๊บ นั่งไปนั่งมาอยู่ในบ้านคนเดียว ก็แบบมาคิดว่า "เออ ชีวิตก็ผ่านแบบว่า ส เรื่องความสัมพันธ์ อะไรอย่างเงี้ย มาเยอะเนาะ" แต่บางทีแบบเราก็อาจจะตัดสินใจผิด บางทีเราก็อาจแบบว่าลืมดูว่า สัญญาณของเราอะ ความสัมพันธ์บางอย่างมันเริ่มจะ จะ จะจบลงแล้ว อะไรแบบเนี้ย อะครับ อืม ของคุณ
ค่ะ อืม ค่ะ อืม ค่ะ อืม ค่ะ อืม แล้วอะไร ค่ะ อา ใน ในความคิดของคุณ แล้วอะไรที่แบบ ที่เรารู้สึกว่า สัญญาณของความสัมพันธ์ของเราที่แบบเริ่มที่จะไม่ดี เรา เราใช้ตัวซิกซท์เซนส์ไหม? หรือว่าแบบ <tsk> ใช้ เขาเรียกว่า ใช้ความเคยชินเป็นตัวตัดสิน?
โอ้ อา มันจะเหมือนแบบว่าเหมือนเป็นเซนส์น่ะครับ บอกว่า ว่าแบบ "เอ๊ะ! เหมือนแบบ" สมมุติอันนี้ยกตัวอย่างความสัมพันธ์กับเหมือน อาจจะอดีตแฟน อะไรแบบเนี้ยนะครับ มันก็จะเป็นแบบว่า เออ เหมือนมีอะไรเริ่มแปลกไปนะ อะไรอย่างเงี้ยอะครับ อาจจะแบบว่าไม่ได้เป็นรูปธรรมเป็นเรื่อง ๆ แบบที่บอกได้ แต่ว่ามันจะรู้สึกว่า เออ เหมือนคำพูดมันเปลี่ยน ๆ ไปนิดหนึ่งนะ น้ำทรงน้ำเสียง สายตานิดหน่อย อะไรเงี้ย แต่เราก็อาจจะเป็นฟีลเข้าข้างตัวเองหน่อยว่า "คิดมากแหละ" อะไรเงี้ย "อย่าไปคิดมาก เออ คิดไปเองหรือเปล่า" อ๋อ ใช่ไหม อ๋อ แสดงว่า เคยเจอ เคยเจอเหมือนกันใช่ไหมครับ ฟีลประมาณนี้?
ค่ะ อืม ค่ะ ได้ ได้ค่ะ ค่ะ อืม ค่ะ อืม ค่ะ ค่ะ อา ล ลักษณะคล้าย ๆ กัน ค่ะ ค่ะ ใช่ เคยเจอ ใช่ คือจริง ๆ อ่า ส่วนมากเราก็จะมีเซนส์ เหมือนเซนส์เรามันก็จะบอกแล้วแหละว่า แบบ <tsk> "มันรู้สึกมันไม่เหมือนเดิมนะ" อาจจะด้วยแบบ ใช่ คำพูด การแสดงออก ซึ่งปกติ ใช่ ใช่ค่ะ ปกติเขาก็จะแบบเป็นพูดแบบประมาณว่า พูดที่ เขาเรียกว่า คำที่ไม่เคยพูด คำที่ไม่ เราไม่เคยได้ยิน อย่างเช่น แบบ เขาจะเป็นคนไม่พูด ไม่พูดคำหยาบ เราจะได้เห็น เราจะเห็นมุมมองเขาที่หลุดคำหยาบออกมา แล้วเราจะรู้สึก เซนส์อีกอย่างหนึ่ง ก็คือ เขาจะมี เขาเรียกว่า อยู่ในห้องน้ำนานเกินไป แล้วไม่ให้เราหยิบโทรศัพท์ แล้วเราจะรู้สึกว่า แบบ <tsk> ทำไมช่วงเนี้ยเขาเหมือนจับโทรศัพท์บ่อยจังเลย คือเซนส์ เซนส์ผู้หญิงจะ จะ ส จะเหมือนกับ เขาเรียกว่า จะสังเกตแล้วว่าแบบ เอ้ย! มัน มันมีอะไรผิด ใช่ มีอะไรผิดปกติ เราจะเริ่มสืบแล้วว่า เกิดอะไรขึ้น คือจะมีความอยากรู้ใน นั้น แต่จริง ๆ จริง ๆ อาการแบบนี้มันอาจจะแบบ มันอาจจะไม่ ไม่ค่อยดีก็ได้ อาจจะแบบเขาอาจจะไม่มีอะไรก็ได้ ถ้าในอีกมุมหนึ่งเนาะ ถ้าสมมุติว่าเรายังรักเขามากพอ แต่ว่าด้วย ด้วยความที่เราอยากรู้แล้วเป็นคนที่ชัดเจน ก็เลยแบบ
อา มันไม่เหมือนเดิม ใช่ อา น้ำเสียง อะไรแบบเนี้ย เนาะ อืม อ๋อ อืม อา อา ใช่ไหม? ตะเห่อ เริ่มผิดปกติแล้ว เนาะ ใช่ อา หือ ใช่ ๆ อา เราก็จะสืบ <chuckles> ใช่
ยิง ใช่ ขอสืบก่อนว่าเป็นอะไรสักอาทิตย์ 2 อาทิตย์ แล้วเรา แล้วหลังจากนั้นจะขอคุย